Kak Aku mau cerita ya. Jadi, setelah aku kerja setahun ini tuh aku merasa jam tidurku tuh berantakan banget tuh Kak. Jadi ceritanya aku kan kerja di klinik bersalin gitu. Nah shift-nya itu eee, emang sih kami itu kerjanya pagi sama sore dan malam gitu. Siang itu nggak kerja ya. Cuma pada prakteknya karena ini tempat bersalin melahirkan gitu. Akhirnya, eee, di jam malam, siang, gitu tetap kerja tuh Kak. Kalau misalnya ada yang melahirkan dan lumayan sih pasiennya banyak. Aku tuh kayak capek banget gitu Kak. Terus waktunya tidur malam gitu malah observasi pasien gitu. Emang resiko sih, cuman dijalanin tuh, aduh ternyata capek banget di badan gitu Kak.
Mmm, gimana? Oh. Iya. Mhm. Iya. Mmm paham paham, eee, ini berarti kalau boleh dibilang jadwal kamu tuh ini ya kurang tetap seperti itu ya atau gimana tuh kalau boleh tahu?
Heeh. Betul, Kak. Jadi, kami memang punya jadwal tetap, tuh, pagi hari jam 6:00 sampai jam 9:00 pagi, terus jam 4:00 sore sampai jam 9:00 malam. Nah, tapi, kalau misalnya ada pasien yang datang di luar jam itu, itu tetap kami layani, tuh, Kak. Apalagi kalau orang melahirkan, kan, nggak bisa kita, time apa, dikasih waktunya heeh, jadi sewaktu-waktu datang. Dan kalau misalkan datang, ya, udah, tuh, observasi bisa seharian, semalaman, gitu. Bahkan ketika ibunya sudah selesai melahirkan, kan, masih observasi sekitar 6 jam, tuh, Kak. Wah, itu, eee, bisa bisa banget, tuh, Kak, aku nggak tidur selama 3 hari 3 malam, tuh, pernah. Dan itu bukan karena nonton TV atau gimana, ya, Kak, itu, eee, bantu orang melahirkan sampai 8 orang, di tiga hari tiga malam. Itu capek banget, Kak, kayak, wah, ini jadwal kerjanya gini banget, gitu, sampai jam tidurnya juga berantakan, kayak, capek banget gitu, Kak, rasanya. Takut banget, sih, ngaruh di kesehatan, Kak.
Mhm. Wah, iya. Iya. Iya. Iya. Iya, ya. Wah. Iya. Iya. Ya, ampun aku Iya, ya ampun, aku sampai ngerasa banget loh ininya apa capeknya kamu 3 hari gitu lho, nggak tidur, ya ampun, itu gimana, eee, kalian apa ganti-gantiannya istirahatnya, apa terus-terusan di sana nggak pulang-pulang atau gimana ini?
Nah itu, Kak. Jadi kami memang disediakan tempat tinggal sendiri dekat klinik gitu, Kak. Jadi kalau ada pasien itu bisa cepat gercep gitu, Kak. Seperti itu. Nah m
Oh. Oh gitu. Oh. Jadi memang bolak-balik gitu ya dik di dari klinik ke tempat, eee, peristirahatan sementara gitu ya.
Mhm mhm. Jadi tempat tinggalnya tuh di apa, di lantai atasnya gitu, Kak.
Oh gitu. Mhm.
Mhm. Jadi tuh malam tuh ada bel pasien gitu. Pokoknya malam pun kayak nggak tidur. Soalnya harus stand by nih telinga buat dengerin bel dari pasien gitu, Kak.
Oh, apa ini enggak dibagi, kan kalian misalkan dari tadi jam 6.00 sampai jam 4.00, jam 4.00 sampai jam berapa tadi malamnya?
Sampai jam 9.00 malam tuh, Kak.
9.00 malam gitu ya. Itu kan berarti ganti-gantian atau gimana?
Nah, itu tuh salahnya Kak. Memang, s eee, ada beberapa pegawai kan, walaupun nggak sampai 10 orang tuh. Cuma harusnya kan menurut saya nih Kak, harusnya tuh dibagi per shift kan? Pagi sampe siang, siang sampe malam, gitu kan. Nah, di sini tuh, eee, sistemnya karena pasiennya banyak banget, jadi semua tenaga dikerahkan. Jadi, akhirnya kami semua capek. Capek bareng-bareng gitu Kak karena nggak istirahat hmm, benar. Nah, itu sih Kak.
Iya. Iya. Waduh. Iya, dong. Oh.
Aku mhm, aku jadi bingung nih ngatur jam tidurnya seperti apa gitu karena berantakan banget.
Wah, Iya, aduh, aku paham banget sih itu, secapek apa kamu di sana gitu, sampe-sampe tadi kamu bilang capek bareng gitu, itu wajar banget sih. Karena memang, yang seharusnya kalian dibagi shift ya, ibarat kata, dari jam 6 pagi sampai jam 4, eee, idealnya gitu ya, setelah jam 4 itu memang istirahat kan? Masa iya harus lanjut lagi, eee, menerima check-in-an atau check up apa tadi? Observasi seperti itu, dan bahkan lain-lainnya itu, ya ampun kalau diterusin e terus-terusan nanti badan kamu, ini lho, apa sih namanya, rusak gitu, dan kecapekan banget. Nah, eee, apa pernah kalian bicarakan nggak secara bersama, eee, dengan apa, owner nya gitu, lalu ditegaskan, ini dibagi shift aja gitu, gimana itu? Pernah enggak tuh?
Hmm. Nah, wah, dari Kakak bicara kayak gini, tuh, jadi terbuka gitu pikiran aku, nih, Kak. Sempat kepikiran, sih, Kak. Cuman, eee, lihat teman-teman yang rasanya loyal banget, ya, Kak, untuk kerja di sini, dan kayaknya terima-terima aja gitu, dengan sistem yang seperti ini. Tapi menurutku ini, tuh, nggak adil dan bisa merugikan diri kami sendiri, kan, Kak. Oke, jadi ini menurut Kakak nggak apa-apa, kan, kalau misalnya, eee, aku atau mungkin kami bersama-sama mengutarakan ke atasan tentang jadwal kerja sif yang nggak teratur ini, gitu? Supaya, kami punya jam tidur yang, kayak yang baik, gitu, Kak, dan nggak sampai merusak tubuh kami sendiri juga, gitu. I seperti yang Kakak bilang tadi.
Mmm. Oh. Iya. Betul. Betul. Iya, kan, kalian ini ibarat kata, ya, menolong orang yang sakit supaya sehat. Lah, kalau kalian jadi sakit, gimana mau menolong, seperti itu, kan, kalau misalkan, eee, kalau menolong yang sakit ha yang menolong harusnya sehat dong, bukan yang sakit, seperti itu, kan, logika ininya apa, eee, dasarnya seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan ini dipaksakan terus-menerus seperti ini, lama-kelamaan badan kalian itu akan rusak dan sakit, kasihan, gitu, kan, ya. Nah, ini enggak papa banget, sih, kalau menurut aku, eee, kamu ibarat kata berinisiatif untuk mengajak teman-teman lainnya, supaya berdiskusi bareng, gitu. Ibaratnya, sebelum kalian ngobrol ke atasan, nih, kalian rembuki dulu, eee, ngobrolnya enaknya gimana, gitu. Nanti, kan, ada ada 10 orang, nih, kata kamu, kan, tadi barusan ada 10 orang tenaga gitu, ya. Nah, ah, rembukin dulu, enaknya gimana, eee, nanti setelah gitu ada hasilnya, ibaratnya, tuh, baru didiskusikan, eee, minta approval dari, eee, si yang punya, gitu. Gimana kalau kayak gitu?
Betul. Hmm. Iya. Iya sih Kak betul banget tuh yang Kakak bilang, mmm, jadi kem penguatan sih kata Kakak tadi betul sih kayaknya aku udah mulai harus, eee, bicara ya ke teman-teman dan ngumpulin suara gitu Kak. Dan mungkin akan, maju kalau misalnya mereka takut atau nggak berani gitu ya. Un karena ini juga sebetulnya kan hak kami ya Kak untuk istirahat itu kan kebutuhan dasar banget kan, kok jadi kayak Romusha atau rodi gitu gitu.
Iya bener. Iya. Betul banget. Iya, kan kalian bukan robot gitu bahkan robot pun, eee, kalau misalkan dipakai terus overheat nanti meledak error, apalagi manusia yang mana organ-organ tubuh di dalamnya kan sangat sentisi sisi sensitif ya kalau misalkan dipakai terus kayak gitu, nanti bisa sakit kasihan badan kalian apalagi kayak gitu, mhm.
Bahkan Ya bener bener Kak. Iya setuju Kak. Mhm, dan, kadang tuh kalau observasi pun juga jadi nggak maksimal gitu loh Kak karena sambil menahan kantuk kan, belum lagi kalau. Udah habis, proses melahirkan segala macem, eh, tiba jadwal shift gitu, harus melayani pasien itu kadang, udah nggak punya tenaga buat ngomong yang berlebih Kak kayak mau edukasi atau mau, sekedar apa ya, eee, ngobrol, lucu-lucuan gitu sama pasien itu kayak udah nggak ada tenaga gitu jadi kadang, kalau ada pertanyaan dari pasien yang
Iya. Paham sih. Paham. Ya ampun
apa ya kayak sesuatu yang jelas gitu tapi masih ditanyain gitu Kak. Kayak rasanya juga jengkel tapi juga merasa bersalah gitu, "Wah aku nggak bisa perform yang maksimal nih di hadapan pasien," gitu, tapi juga kondisiku nggak bisa dipaksakan gitu Kak mood-nya jadi, kayak berantakan juga, mhm, iya tuh Kak.
Iya. Paham sih. Iya. Rusak ya, mhm, iya paham sih kamu merasa jengkel itu karena kamu kecapekan ya itu s eee, hal yang wajar gitu karena, eee, apa badan kamu memang udah minta istirahat tapi kamu dipaksa tidur dan melayani hal-hal yang ibarat kata, eee, sudah jelas gitu jawabannya tapi, eee, masih minta jawaban ya itu wajar sih kalau kamu jengkel, karena itu tadi ya berbagai faktor yang memang kamu rasakan badan kamu, mood kamu seperti itu nah ini harus betul-betul segera itu tadi yang pertama, eee, didiskusikan dengan teman-teman baru bersama-sama maju ke atasan setelah itu, eee, selain itu maksud aku, kamu juga harus mulai untuk, eee, sedikitnya meluangkan waktu mungkin stretching-stretching mungkin gitu ya buat peregangan peregangan gitu setelah, eee, tidur yang mungkin sebentar gitu ya, supaya tidak apa ya ibaratnya tidak begitu kaku dan otot kamu lebih rileks seperti itu. Mungkin seperti itu kalau kayak gitu bisa nggak?
Mhm. Iya. Oke. Mhm. Paham ya. Iya, eee, sepertinya bisa sih Kak, saran Kakak itu aku pakai ya. Jadi, nanti di sela-sela, kerja gitu ya Kak ya, eee, sambil stretching biar, tubuhnya makin rileks ya Kak, dan nggak kaku, karena dari jadwal, istirahat aja udah berantakan, apalagi olahraga itu emang nggak pernah sih Kak. Boleh sih Kak, kalau buat saran Kakak itu nanti aku masukin di, rutinitas kerja di sela-sela kesibukan gitu, nanti stretching biar ada, momen olahraganya lah paling enggak, walaupun jadwal tidurnya masih berantakan. Dan boleh tuh Kak, nanti, aku coba ngomong ke atasan aku
Mhm. Mhm. Iya. Betul. Betul.
untuk jadwal shift kami nih yang lumayan, eee, berantakan banget nih padat, mhm.
Padat ya? Iya, berantakan dan padat ini.
Gak manusiawi juga sih Kak, benar nggak? <chuckles>
Iya betul. Betul betul banget kamu, e berpikir seperti itu tuh wajar, karena kan memang manusia layaknya, istirahat yang cukup seperti itu ya. Dan kemudian, kamu bisa minum air putih yang banyak juga supaya, eee, badan kamu terhidrasi dengan baik. Terus, banyakin makan buah, biar apa ya, ibaratnya di sela-sela kesibukan, masihlah ada beberapa hal yang memang, sehat gitu yang kamu masukin gitu ke dalam tubuh kamu, gitu. Meskipun, e apa, ritme yang sangat cepat, tapi kan buah cukup simpel ya dibandingkan masakan yang ribet, seperti itu ya. Mhm.
Hmm. Oh, oke. Betul betul. Wah, makasih nih Kak, soal air putih sama buah itu tadi ya ya Kak benar banget kadang itu ya walaupun udah menyediakan botol minum di dekat meja, tapi kadang karena hectic gitu, jadi nggak sempat akhirnya tuh Kak, jadi suka dehidrasi gitu loh Kak. Wah iya makasih banyak ya mhm, jadi kayak haus banget gitu kayak, haus nggak selesai. Makasih banyak ya Kak, udah ngingetin aku soal, pentingnya minum air putih sama, makan buah ya Kak ya, biar tetap ada vitamin yang masuk ke tubuh aku. Iya sih semoga nanti, <chuckles> ke depan semakin membaik sih dari sisi nutrisi, apa, eee, jadwal tidur juga ya Kak ya. Kak, makasih ya udah dengerin cerita aku, udah ngasih solusi juga.
Iya. Mhm. Pusing ya? Mmm. Betul. Iya. Sama-sama. Mhm. Iya. Amin amin. Amin. Iya, e sama sama. Mmm, eee, semoga semua, permasalahan yang kamu hadapi, cepat selesai dan, kamu bisa beristirahat dengan layak ya, dan teman-teman juga, semoga sehat selalu, bu mhm.
Amin. Oke makasih ya Kaka ya, eee, buat saran-sarannya gitu tadi, membantu banget sih aku jadi, lega sih Kak habis cerita barusan.
Iya. Kalau gitu sampai jumpa lagi ya.
Sampai jumpa.